はい、ええ、あなたの理想的な旅行先はどこですか？
はい。理想的な旅行先ですか？あの、私からいいですかね。えっと、あの、やっぱり高くない。<chuckles> 物が高くない。
ええ。 はいはい。 ええ。
かつ景色がいい。で、治安が安全、そこらですかね、やっぱりね。
ああ、じゃあ ああ、なるほど、なんか、ど
ええ、今ビンゴ今ビンゴっていうと、あ、わん、あの、ベトナムとか、えっとタイとかかな。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
分かりません。<laughs> 行ったことないんで。<laughs> うん、わかりますよ。もしや悪いかもしんないす。あの、ん、社会主義国家なんで、うん、ある意味なんか、うん、なんか
<laughs> ああ。ま そうですね。わ ええ、いや私ベトナム行ったことないんですけど、タイは行ったことあるんですよ。
ああ、あります、タイ。ほんで、どんなでした、タイは。もう、最近ですか。
ねえ。 いや、ずいぶん前です、あの、旅行してたのずいぶん前なので。
ずいぶん前。 はい。はい、どんな感じでした、タイは。
はい。 タイはもう、あの、なんだろう ね、あの、治安がいいとは言えませんよね。
言えない？そああ、それは何、観光客が多いから、それとも、もともとの？
ええ。 あの、なんだろう、あの、やっぱりこう、貧貧困層が多いので、そんなに治安がいいとは言えませんよね。
ああああ。はいはい。 そうなんだ。
ええ。
今は、あれかもしれない、あの、なんか YouTube で見る限りはなんか今は、あの、ちょっと、まあ、ぶっちゃけ、あの、物価は日本とおんなじぐらいなんですよ。
ええ。
な、しあの、経済的には今すごい伸びたんで。
ええ。
うん、今はどうやろね。経済的なあれのくだが、原因だったら。
ああ、なるほど。あ、じゃあ今はいうん、いいかもしれませんね。な
うん、昔はそう、確かに、うん。 今はもしかしたらもう少し、うん。
ええ、なんか
いいかなと思って、はい。
たあの、おそらくアメリカのなんか、都市とかよりは全然いいと思うんですけど、あの、タイはね、あの、たぶただその、なんだろう、本当にね、あの、ひなんだろう、困ってる人たちが多かったから、結局それで犯罪が起きてたんじゃないかなと思いますけど。
はいはい。 あ、そう。 はい。 ちょああ。 じゃあ、その当時はくちょっと怖い国だった？
いや、怖いというほどじゃないんですけど、あの、だいね、あの物は当然ね、あのしっかり持ってないといけないし、あの、なんかもうどこ行ってもねあの、バーターバーターって何て言うんでしたっけ、日本語であの
なくて、うん。 うん。 はいはい。 物々交換。
物々交換っていうかなんかあの、その値段を交渉しなきゃいけないんですよね、どこに行っても。であの決まった値段が全然なくって、であの毎回交渉しなきゃいけなくてすごく疲れてくるんですよね。
ああ、はいはい。 あそう。<chuckles> うん、 その <chuckles> うは。あ、そんな思い出が。
ええ。
ああ、そっか、なんか昔はそうでしたね。なんかふあの観光客に吹っかけるから、そん値切れっちゅう、そうそうそう、そんな時代もあったような。<chuckles>
ええ。 ええ。 そうですね、なんかしかもなんか日本人だと結構ふっかけられるじゃないですか。ええ、なんで困るから、わ <coughs>
はいはい。 そうでしたね。なんかよく言われてましたね、そういえば吹っかけてくるから値切れってね。
そうなんですよ。だからなんかね、私あの韓国人ですって言ってました。<chuckles>
ああ、そうか。 ほんとに。そうするともう初めからローカルプライスで。<chuckles> うん。
いや、なんかね、韓国人ですって言うと、「え、日本人じゃないの」とか言って言われるので、いや、いやいや、韓国人ですって言って。<chuckles>
ああ、でうおい <chuckles> なアニョハセヨつってね。<chuckles> そっか、まそんなうん。はい、じゃあ、理想的なりょ旅行先ってあります？どこか？
<chuckles> そうなん 理想的な。
お、ん、むちょっと質問がね、面倒くさいですね。理想的っちゅうのがね。行きたいところじゃなくて、うん、理想的な。だからうん。
ね、なええ、ななんかこうその、ね、国の名前を挙げればいいのか、それともなんかこう、こういうところに行きたいですっていうのがいいのか。
ああ、こういうとこに行きたいと、あと、うん、じゃ、国もいただけます。そいで、一致しないですか。<chuckles>
そうですね、なんか、あの、まあ、食べ物が美味しくって、まあ、あの、比較的治安が良くて、で、あの、なんかこう景色が良くて、ハイキングが、あの、できるところですね。
うん。 はいはい。 はい。 はいはい。ですよね。
というと、どこどこだどこだっていうと、あの、ニュージーランドなんですけど。
はい。 あ、ニュージーランドですよね、はい。ニュージーランドうん。
ええ。あの なんかあの、オーストラリアみたいにその、なんか、ね、あの、<sneezes> 怖い虫とかね、蛇とかがいないので、ハイキングをすごく楽しみやすい。
はいはい。 はい。 いいとこな、うん、いいとこ写真とか見るとね、川とかね、お高い山とかね、うん、いいとこみたいですよね。ちょっと行ったことないんで。
ええ。 そうですね、あの、そうなんです、あんまり、こう、てんプレデターという言われる動物がいないので、その、結構安心して、こう、ハイキングとか初心者でもできるんですよね。だからそこが、あの、いいですね。
はい。 はいはい。 はい。 良さそうですよね、うん、確かに。うん。ちょっとね、オーストラリア行ったことあんです、オーストラリアとも、ちょっと違うんですよね、あそこはね、また景色がね、オーストラリアはもう、あの、砂漠とかもあれしかないんだけど、う、なんか綺麗そうですよね。
ええ、ええ。 あの ええ。 オーストラリアと、そうなんですよ、びっくりなんですけど、す
かなり、ちょっと隣同士なんだけど、ちょっ違うんです。
ええ、隣同士なのに全然違うんですよね。
そ、ね、面白いですね。あありがとうございます。ニュージーランドですね。うん、私も行きたいです。<chuckles> ね、あの、おオーストラリアから1時間ぐらいのとこだったんで、あの、行こうかっちゅ友達もいたんですけど、うん、まあそん時はもうちょっと勉強とか忙しかったんで。今今から思うと行っとけばよかった。しかも、そん時安かったのにみたいな。<chuckles> そうですね、はい。私行ってたら、もうちょっとお話しできたんですけどね。
ええ。 ええ。 ええ。 ああ、そうですね。 ええええ。
そう、はい。えっと、どのようにして旅行先を選びますか、ですね。ま、今言ってたように治安ですよね、やっぱ2人まあ、共通点として。
ええ。
どうしてもね、治安っていうのを考えちゃいますよね。
そうですね、あんまりね、なんかそうやってびくびくしてると楽しめないので。ね、警戒しなきゃいけないところとか、ね。なので、うーん、治安がいいところがいいですね。
うん。 はいはい。 ね、いいですよね。でも、そのアメリカ1回いいよくい行ってみたいのが、メキシコ行ってみたいんですよ。<chuckles> あの、ま、あのいろんなちょっとほら、テレビドラマとかでメキシコ出てるじゃないですか。
ええ ええ。 ええ。
でなんかあの、ちょっと面白そうな国かなと思って。メキシコとかって選べ選ばないですか、旅行先に。
ええ。 そうですね、なんかおそらく私行ったことないんですけど、あの一番行きやすいところだと思うんですよ、きゅあのええ、距離的に。ええ。
そのうん。 はいはい。 車で行けますもんね、そっからだとね。 距離的にね。あんまりいないですか？い行ったよみたいな話聞くのは。
あ、聞かないですね全然。うん。
聞かないんすか。あ、じゃちょっと違うのかな。なんかいい行く、よく行くのかなと思ってたけど、アメリカの人は。<chuckles>
ええ、どっちかっていうとカナダの方に行くんだと思うんですね。
あ。そうね、確かに。あ、近いですか？カナダの方が。
ええ、そうです。 あの、なんかどっちも近くないところに今いるんですけど、あのそうです、なんかもうアメリカ自体が大きいので、その結局はどっちも遠いですよね。で、ね、ニュあの、ね、端から端までだって遠いので結局アメリカも。ん、なのでね、あんまり。
ああああ、ほんと。<chuckles> <hiccups> うん。はいはい。 うん。はいは うん。 うん。かそう、カナダなんですけど、アメリカ人からすると、カナダって、ほぼ同じじゃないですかね。なんかちょっと町の、しあの、シーナリーとか、なんだろう、景色とか、変わらなくないですか？変わります？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
行ったおないですか。ああ。 あああ、そんな感じに思ってんですね。はあ。ま
あのあ！わかりまあ、んモントリオールに1回行ったことあります。なんか、あの、コネクションで、で、なんか、真冬だったので、あの、ものすごい雪深い時だったんですね。
行きました？うん。はい。 はい。 ああ、じゃあ <chuckles> ま、ちょっとある意味でまた違う意味でね、はい。あ
<chuckles> ん、そう。でコネクションだったんですけど、なんかあの、1晩泊まらなきゃいけなかったんですよ。で、あのいや空港の外で、でなんかあのあの小さいスーツケースキャリーオンのやつをこうガラガラ引いてたんですけど、あの、雪雪の中を引く羽目になって、「ええ！こええ！」とか思って <laughs> なんかびっくりしましたね。ええ、ええ。
はい。 あ、はいはい。空港ですか？うん、じゃない うん。 はい。 はい。 あらあら。 そ、や。<chuckles> あ、ほんと。 ね、びっくりしますよね。まよね。あの、ゆ全然雪降ってないとこから行って、ゆあ、降りたら雪だったみたいな感じですか？
そうなんですよ。だってコネクションだったので、なんかその、ね、そんな雪の方に行く予定はあんまりなかったんですよね。だからびっくりしました。
<chuckles> だったら。うん。 あらあら。はいはい。あ、だったらね、びっくりしたでしょうね。そっか。あおああ、お、私もカナダ行ったことあって、なんかアメリカとあまり変わらないなって、ちょっとあの、こあの、お金こう、使うお金が違うぐらいで。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
あ、なんかアメリカと変わらんねって。だからうん、だから
ああ、あ、なんか食べ物とかもおんなじ感じでしたか？
あ、うん、あの、うん、そうですね。食べ物はちょっと食食べた覚えがない、なんうん、いち半日いたんだけど、食べた覚えがあんまりなくて、なんか、あの、一緒に行った人はなんか、中華街でキムチを買ってたっちゅう、それぐらい、で、あの、くそう。
ええ。 ええ。 ああ、ちゅう中華街でキムチって面白いですね。<laughs>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
あ、キムチがですか？ああ。 へえ。 へえ。 へえ、そうなんですね。 ええええ、いや、行行った方がいいのかな、メキシコは。どうなんでしょう。<laughs>
<laughs> 1回ぐらい全部行きたがりません？いろんな国。もうあのもうあの、あの、あれあれとか関係なくて、あの、安全面とか関係なくて、1回だけ。
うん。 そう、そうですね、行ってみたいですね。なんか私やっぱり遺跡とかにこう、興味があるので、その、なんなん中南米か、中南米になんか、いあの、いね、結構、あの、お大きな遺跡とかがあるので。
うん。 はいはい。 あ、ま、それこそマチュピチュでしたっけ？そのあ、見たことあります？
ええ、ね、ないです。そういうところに行ってみたいなと思ってるんですけど、行ってないですね。ええ。
あ、まだ。 はいはい。行ってないですか？ああ、じゃ機会があることを祈ってます。私も、うん、行ってみたいですね。マチュピチュとかね。 あと。
ねえ、なんかあの、今はこう、ななんかそこにステイできるらしいですからね、テント張って。
あ、ほんとに。あの、公認でですか。もういいよって、ほら普通ああいうとこでリスあの、保存とかしなきゃいけないんで。
ええ。 ええ、なんかねそういうツアーで、あの、ま、そこまで行ってガガイドさんと一緒に、でええ、なんかそこに、ま、ね、どこでも張っていいってわけじゃないんでしょうけど、きっと。あの、ま、テント張って、まあ、まわ周りにホテルとかがないからだと思うんですけど。ええ、で、それで泊まって、あの、帰れるっていう、なんかそれはすごく面白そうだな。
あん、今 うん。<chuckles> あの。 はいはい。 はって。 ああ、そういうことですか。ああ。 ああ、面白そうですね。なんかいっかいぐらい世界遺産に泊まってみたいですよね、それこそね。あれ、そういう世界遺産でしたっけ、ね。
ええ。 うん、恐らくそうだと思います。
むしろ、ね、すごい思い出に残りますね。
ええ。それ、それに、あのあの、そこにたどり着くまでに、結構歩かなきゃいけないので、その、あんまりなんかね、歳取ってからになると行けなくなってしまうので。そう。そう。
あ、ほんと。あのうん。 ああ、そう。じゃあもう今ですよ。<laughs> もうこのコール終わってから行かないとっていう。<chuckles> うん。
そうなんですよ、な歩ける時に行かないと、ね、もう行けなくなっちゃうのでね。
そうですね、もう、うん。 そう、もう全部早めに早めにね、もうもう終わりの方が近いですからね。そうそう、思い出しました今。もう2、何十その、何十年前の話じゃないですもんね。そう、ま、やらないといけないですね。<chuckles> すと。
<chuckles> そうです。ええ、その通りなんですよ。 ええええ。 そうですね、行きたいところにはどんどん行かないといけないですね。ええ。
そう、ね、先立つものがあればね、行くんだけどね。<chuckles> それこそ
ええ、そう、その通りですよ。うん。
うん、もうちょっとじゃあ今日このコールが終わったらちょっ宝くじ買えますわ。<chuckles> で、当たったら、で、次の会話で。<chuckles> そっちのも送金しますよ、何パーセント。うん。
<chuckles> ええ。ね。 うん、なんかあの、ね、コロナとかでその、旅ができなくなって、で、なんかまたなんか色んな、ねえ、なんかうあの、ん市市場がなんか上下したりとかして、で、今はなんかあの、なんだろう、安くなったところもあると思うんですよね、きっとね。え、なんかニュージーランドとかも安くなってるはずなんですけど、なんかね。
はい、はい。 ありましたね。うん。 うんうん。うん。 はいはい。うん。 安くなってます？あ、うん、そう、ただね、今ほらあの、円安なんで日本から行くのはちょっと今まだ割高、全部、うん。
ええ。 そうですね。あの、なんかね、日本のホテルとかも、なんか、たくさんこう、あの、旅行者が来たせいで、ホテルが高くなっちゃったって聞いたんですけど。ええ。
うん。 あ、本当に。い最近ですか、それ？
そうなんです。なんか円安だから、なんかもうどんどん日本にいてね、なんか観光とか買い物とかしようっていうことで、あの、いっぱい観光客が来たせいで、なんかホテルがどんどん値上げしたみたいで。
ああ、うんうん。 そうそう、日本あの うん。 ああ、そうなんですか。うん。で、あの、オーストラリアも、あの、インフレに今なってるんで、たぶんニュージーランドもインフレなんで。たぶいろんなものが値上がりしてんじゃないですかね、ホテル代だけじゃなくて。だからうん、ただ、あの、ドルドルと、あの、ニュージーランドドルはわかんないんですすけど、日本円は、うん。
え、へえ。 ええ。 はあ、そうなんですね。 ええ。
今そういうことになってるんで、なんでも、いもう、割高なんで。
ええ。いや、結構長い間続いてますよね。
そう。 なに、終わりあれで、円安？
ええ。
そうですね、3年ぐらいもう続いてますね、この値段ね。どうしよう。す
ん、ね、あれなんか回復しないんでしょうかね？
ああ、いん、ね、だあん、トランプさんなってからちょっとね、また低くなってるんで、また、うん。
うーん。
あ、はい、あん、機会があれば、はい、ニュージーランド。いいですよ。はい。まありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい。